Thật ra là dạo này thì mình đang cố gắng, mình cố gắng để mình cải thiện lại cái thói quen sinh hoạt của mình, cho nên là mình thực sự là rất là cố gắng để mà 10:00 bắt đầu lên giường á bạn. Thì khi mà 10:00 mình lên giường cái mình thấy là ô, mình tỉnh queo à, tại vì đối với sinh viên 10:00 là siêu siêu sớm luôn, 10:00 có khi là mới bắt đầu mình chạy deadline mà. Nhưng mà mình muốn thay đổi, cho nên là 10:00 mình mới bắt đầu mười mười mười giờ mình bắt đầu lên giường mình ngủ, thì nói là bắt đầu vậy thôi mà thiệt ra là lên giường bấm điện thoại. Ừm, <chuckles> cái cái xong rồi thấy thôi, trễ quá rồi cũng hông ngủ được, khó vô giấc á. Ừm.
Đồng ý. Hiểu, hiểu. <laughs> OK, OK, hiểu, hiểu. Rồi thế thì ừm. Rồi, hiểu, hiểu, nói chung là cũng khó, đúng hông? Chứ hông có dễ. Nhưng mà bạn ơi, thật ra á, thì, à, cái việc mà bạn khó ngủ hiện tại đó nha, nó còn bắt nguồn từ cái việc mà bạn không có ngủ, gọi là, ờ, đúng giờ trong một khoảng thời gian cũng cũng vài tháng là cũng khá dài rồi đó, thì bây giờ bạn phải cố gắng là bạn, ờm, đi ngủ đúng giờ. Ờ, thì, kiểu, cách ngủ đúng giờ ở đây á, là nó dạng như là không có nhất thiết là ngày nào cũng phải là đúng boong một cái giờ nhất định, nhưng mà á, nó phải khoảng khoảng, tức là sao? Tức là thí dụ như là, ừm, bạn muốn 10:00 bạn ngủ đi ha, thì bây giờ tầm 9:30 là bạn phải bắt đầu lên giường bạn, kiểu, là chuẩn bị cho cái việc đi ngủ của bạn. Mà bạn chuẩn bị sao? Bạn sẽ không sử dụng điện thoại, quan trọng nha, nhớ nha, không nhìn vào màn hình, cụ thể ở đây là điện thoại hay là TV đó, không nhìn vào những cái màn hình. Ừ, khó lắm đó, nhưng mà đó là rất quan trọng, thật sự, đấy. Tại vì bạn biết sao hông? Trong cái màn hình của điện thoại hay là trong những cái TV vân vân á, nó sẽ có ánh sáng xanh, mà cái ánh sáng xanh này đó nha, là nó giống như là ánh sáng của mặt trời, nó khiến cho cơ thể bạn bị đánh lừa rằng lúc này còn sáng. Đó, cái cái cái này nó không có thay đổi được đâu, tại vì nó nằm ở trong gi gọi là, gen di truyền của con người bao đời nay rồi, cái đó là bản năng sinh tồn luôn, trời sáng ra là đi săn bắt hái lượm, tối về là đi ngủ. Đó, nó khác nhau cái chỗ đó đó, cho nên là không có thay đổi cái phần đó được đâu nên bắt buộc bạn phải né cái ánh sáng xanh này đi. Còn nếu mà trường hợp mà bạn, kiểu, khó quá đó, không có thể nào mà né được cái ánh sáng xanh này ở trong màn hình điện thoại hay là, à, bạn phải làm việc tối trước khi đi ngủ vân vân á, thì có cái cách này đó là dùng cái tính năng là giảm ánh sáng xanh. Ơ, tính năng mà ngủ á, kiểu như là màn hình đúng rồi, nó vàng vàng đó, thì nó giảm thôi nha, chứ nó không có hết được đâu, cho nên là tốt nhất vẫn là không, nhưng mà nếu mà đỡ hơn thì xài cái tính năng đó cũng được được một xíu, á, OK. Thì, ờm, không biết là bạn có thể áp dụng cái cách này được hông ta?
Đúng rồi. Ừm. Trời ơi, ừm, ừm. <laughs> Ừm. Khoảng, khoảng. Ừm. Ờ! Ờ. <laughs> Khó quá nha. Ừm. Ừm. Khó lắm á. Ơ, ồ. Sao vậy? Ừm. Ờ! Là nó còn sáng. Ờ! Ừm, mình hiểu cái vấn đề đó. Ờ. <laughs> Ừm. À! Nó vàng vàng á hả? <laughs> Ừm.

À, bạn ơi, dạo này mình vừa mới thi cuối kỳ xong á, thì cái cuối kỳ này mình phải bảo vệ cái đồ án của mình nè. Mình mà cái quá trình bảo vệ đồ án này của mình á là nó kéo dài rất là lâu. Ừm, thì nó cũng gây cho mình một cái sự căng thẳng mà mình thấy cũng hơi bị cao á, hơi bị căng thẳng mà Rồi, sau khi mà kết thúc cái cái kỳ học này của mình nè, kết thúc cái đợt mà bảo vệ đồ án vừa rồi á, thì mình lại bị mất ngủ á bạn. Mình cũng hông hiểu sao nữa, tại vì mình đã vượt qua cái thời cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mình siêu căng thẳng đó rồi. Ừm, thì bây giờ mình lại mất ngủ á bạn. Ừm, thì bạn có cái cách nào để hỗ trợ mình đỡ mất ngủ được hông?
Ừ. À, ừm. À! Hiểu, hiểu. Ừm. Ừm, có chứ. Thật ra thì cái việc mất ngủ á bạn, nó là một cái chuyện mà rất là, rất là nhiều người đang gặp phải luôn, và vì rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà như cái vẫn đề mà bạn đang gặp á, thì nó xảy ra sau khi mà bạn xong một cái việc mà, ờ, bảo vệ dự án, đồ án, đúng hông? Dạng như vậy, báo cáo đồ án đấy. Thì cái đó nó có thể tính là một cái sự kiện lớn ở trong cái ừm, ít nhất là trong những tháng qua của bạn, hay là, ừm, trong vài năm luôn đó, đúng hông? Vài năm học đại học, đó, thì coi như là nó một cái sự kiện lớn đi. Thì, à, không biết là cái trong cái quá trình mà bạn, ờ, có cái những cái chuẩn bị cho cái cái, ờ, cái s cuộc báo cáo này nè, kiểu như là, cái cái quá trình mà mấy tháng trời bạn làm, ờ, công việc, ơ, đó, theo kiểu là, ừm, làm này nọ vân vân, vân vân á, thì không biết là thời gian đó bạn có bị mất ngủ hông? Hay là không phải mất ngủ đi thì là bạn có phải ngủ ít hơn so với lại bây giờ hông?
Ừm. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm.